Ờ, bạn ơi, dạo gần đây ấy thì mình, kiểu, đang cảm thấy rất là áp lực về cái việc là mọi người có những cái lời chê, rồi có những cái như lời nhận xét không hay về ngoại hình của mình á. Ờ, bởi vì thật ra thì, ừm, ừm, cái ngoại hình của mình thì mình cũng hơi mập một chút. Đó, thành ra là đặc biệt là với cả họ hàng và gia đình mình ấy, thì là mọi người cũng có đôi khi là nói ra những cái lời mà mình thấy là, kiểu, là mình bị bị tổn thương và bị tự ti ấy, về cái ngoại hình của mình, mặc dù là mình cũng biết là mình cũng hơi mập và mình cũng đang có những cái cố gắng để mình giảm cân và mình cải thiện cái ngoại hình của mình rồi. Nhưng mà đó thì, ờ, khi mà bị nói nói những cái câu như thế thì mình thấy cũng cũng rất là khó chịu và, kiểu, bị tổn thương và bị bị tủi thân ấy bạn. Đấy, thế thế nên là đây là thậm chí là, kiểu, mình cảm giác là mình mình không có muốn về nhà, mình không có muốn đối diện với cả người thân của mình, hay là, kiểu, mình không có muốn đi đâu mà gặp họ hàng, hay là thậm chí là, kiểu, đi ra ngoài đường mình cũng mình cũng cảm nhận là, kiểu, mọi người đang đang đang đánh giá cái ngoại hình của mình, mọi người đang có một cái sự gì đấy là cười cợt và coi thường mình ấy. Đấy, thế thế nên là bây giờ thì mình thấy là cũng, ừ, cũng đang rất là khó khăn và không biết là phải làm như thế nào luôn. Thì bạn có thể cho mình xin một vài lời khuyên được không?
Ừm. Ừm hưm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, cái câu chuyện này thật sự nghe cũng không có có ai mà c có hứng thú mà còn hy vọng mà bản thân mình phải vơi rơi vào cái tình trạng đó, đúng hông bạn? Vậy thì ch bạn có thể cho mình hỏi á, là, ừm, ngoài những cái người thân và những người họ hàng đó đó, thì, ờ, không biết là có còn ai trong những cái mối quan hệ của bạn, ví dụ như là bạn bè hay là đồng nghiệp, ờ, cũng đưa ra những cái lời nhận xét, hay là, kiểu như là, những cái ánh mắt mà, kiểu như là, dè bỉu như kiểu vậy hông?
Ừm. Ồ, thật ra thì là, ừm, nói chung là có đồng nghiệp của mình ấy, thì người ta cũng thỉnh thoảng là người ta sẽ trêu, trêu vài câu mà nó liên quan đến, à, ngoại hình của mình. Ừm, nhưng mà mình cũng biết là, kiểu, người ta chỉ trêu thôi, nhưng mà cũng đôi khi là những cái lời nói đấy thì nó cũng khiến cho mình cảm thấy tủi thân và tổn thương nhá. Đấy, thế thế nên là, ờ, nhưng mà thôi thì mình cũng cố gắng mình suy nghĩ là, ừ, họ chỉ mang ý trêu thôi, chứ cũng không có cái gì cả ấy, mình mình cố gắng để không khiến cho nó ảnh hưởng đến bản thân mình quá nhiều. Nhưng mà thật sự là những cái lời nhận xét mà từ chính những cái người thân của mình, chính từ gia đình của mình ấy, thì nó mới là cái mà mình cảm thấy là khiến cho mình bị, gọi là, tổn thương nhất á. Bởi vì đáng lý ra là gia đình thì sẽ phải là cái nơi mà yêu thương và mình có thể dựa vào, và mình có thể tin tưởng nhất, đúng không? Và, ừm, gia đình thì đáng lý ra phải phải thương yêu mình vô điều kiện, nhưng mà, ờ, họ lại có những cái lời nói nó, kiểu, kiểu, rất là, ừm, phải nói thật là, kiểu, kiểu, hơi ác về cái ngoại hình của mình ấy. Đấy, thế thế nên là mình cũng mình mình thật sự là mình, kiểu, cảm thấy bị tổn thương rất là sâu sắc luôn. Mặc dù là bên ngoài thì có thể là có người lạ, hay là có đồng nghiệp người ta nói một vài câu, thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, nhưng mà chắc chắn là không thể nào mà nhiều bằng, ừm, những cái lời mà mình phải nhận từ gia đình, hay là người thân của mình á bạn.
Ừm. Ờ. À. Ừm, OK. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, OK. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, OK, mình hiểu vấn đề. Vậy thì, ờ, ngoài những cái lời nói theo cái dạng như là khá là nặng nề, những cái lời, ờ, đánh giá khá là nặng nề như vậy á, thì không biết là cái tần suất mà bạn phải nhận phải những cái lời mà bình luận ác ý như vậy á thì nó có nhiều hông bạn?
Ừm. Ừm. Ờ, thực ra là cũng khá là thường xuyên đấy bạn ạ. Có đôi khi thì, kiểu, mình chỉ đang ngồi, ừm, ngồi ở trong nhà thôi xong không làm gì cả, thì bố mẹ mình đi ngang qua thì bố mẹ mình cũng bảo là "Eo ơi, sao mà lười thế, đã béo như thế rồi mà không không tranh thủ dậy đi tập thể dục đi hay là như thế nào đấy." Thì thật ra là, kiểu, mình cảm thấy là mình đang chẳng làm cái gì cả luôn mà mà cũng bị nói như thế ấy. Đấy, xong rồi trong cái lúc ăn mà mình lỡ ăn nhiều một chút này thì cũng bị gia đình của mình nói là, ờ, "Thôi, kiểu, ăn ít đi cho nó quen để còn giảm cân rồi các thứ." Đấy, thì thật ra là mình thấy là cái cái này đôi khi nó chỉ là những cái lời nói, kiểu, thoáng qua, nhưng mà nó cũng lặp đi lặp lại khá là nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày của mình ấy và mình cảm thấy là, kiểu, lúc nào những cái hành động của mình ở xung quanh người thân cũng bị một cái sự soi mói, rồi đánh giá nhất định luôn. Đấy, thế thế nên là mình cũng, ờ, mình mình cũng thấy rất là khó chịu và rất là phiền và, kiểu, bị tổn thương ấy bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu, vậy thì, ừm, ngoài những cái lời góp ý và những cái lời đánh giá, kiểu, của của của bố mẹ như vậy khi mà, à, nói trực tiếp với bạn như vậy á, thì không biết là bạn có còn phải nhận những cái tin nhắn, hay là những cái lời nói kiểu như vậy mà phán xét về cái ngoại hình của mình thông qua mạng xã hội hay là, kiểu như là, tin nhắn hông?
Ừm. Ờ, cũng cũng không đâu bởi vì nói chung là ừm, mình nghĩ là bởi vì mình cũng chịu những cái lời chê về ngoại hình như vậy nhiều ấy, thế nên là mình có một cái gì đấy của mình rất là tự ti, thành ra là mình rất là hạn chế mình mình đăng ảnh ở trên mạng xã hội luôn. Mà nếu mà có đăng ảnh đi chăng nữa thì là mình cũng sẽ chủ yếu là đăng hình, kiểu, cái gương mặt của mình thôi, chứ sẽ không có đăng cái phần cơ thể của mình lên ấy, bởi vì mình cũng rất là ngại với cả mình rất là sợ là mọi người có phán xét và có những cái nhận xét không hay ở trên các cái trang mạng xã hội của mình không. Đấy mình cũng rất là sợ là sẽ bị bị mất mặt như thế nữa, đó, thế nên là mình ít đăng thành ra là những cái sự tiêu cực mà mình chịu ở trên mạng xã hội ấy, thì là nó cũng không có nhiều bằng những cái mà mình chịu từ người thân của mình bạn ạ.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, ô kê. Vậy thì, ờm, sau tất cả những cái dữ kiện mà bạn đã chia sẻ với mình như vậy á, thì, ờm, cái điều mà hiện tại bạn đang mong muốn là như thế nào? Ví dụ như là bạn muốn khi mà bạn nhận phải những cái lời đánh giá như vậy bạn sẽ, ờ, bớt bị, à, kiểu, cảm giác là bực bội hơn? Hay là bạn muốn tìm ra cái cách để mà có thể là phản ứng lại khi mà nhận phải những cái lời, ờ, phê bình đánh giá như vậy? Hay là bạn có một cái nhu cầu muốn thay đổi cái phong cách của mình sao cho nó, ơ, trở nên nó phù hợp hơn và nó không sẽ tránh cái việc là bạn phải nhận những cái lời khuyên, những cái lời đánh giá như vậy?
Ừm. Ờ. Ừm, thật ra ấy thì chủ yếu đấy là, ờm, mình cũng đang rất là cố gắng trong cái việc là thay đổi bản thân, à, mình cũng đang có những cái bước để mình, gọi là, giảm cân, mình bắt đầu trong cái việc là thay đổi ngoại hình của mình vì mình cũng mong muốn là hướng tới một cái ngoại hình mà nó đẹp hơn, rồi một cái sức khỏe mà nó tốt hơn ấy. Ờ, ừm, thì chủ yếu bây giờ đấy là mình muốn làm như thế nào để có thể, gọi là, ờ, trao đổi hay là làm cách gì đấy để phản ứng lại được với cả những cái lời nói như vậy ấy, ờ, để bố mẹ có thể hiểu được mọi mọi thứ từ cái góc nhìn của mình này, và họ sẽ hạn chế nói những cái lời mà gây tổn thương với mình hơn. Đấy, mình và từ đấy thì nói nói chung là nó cũng sẽ giúp cho cái cảm giác của mình tốt hơn và mình cũng giảm được những cái, ờ, sự tiêu cực rồi những cái áp lực mà người thân đang đặt lên mình về vấn đề ngoại hình á bạn. Đấy thì đấy chính là những cái mà mình mong muốn đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, được. Rồi, OK. Thì, à, thông qua những cái, a, chia sẻ của bạn từ nãy đến giờ thì, à, mình cũng đã hiểu ra được cái vấn đề của bạn đang gặp phải. Nói chung, ưm, vấn đề của bạn ở đây là, à, ba mẹ của bạn đưa ra những cái lời nhận xét về cái ngoại hình, đôi khi nó chỉ là những cái lời nói của ba mẹ, kiểu như là, muốn tốt cho bạn, nhưng mà cái có thể là cách diễn đạt của hai ông bà hiện tại nó khiến cho bạn ít nhiều lại cảm thấy bị tổn thương, đúng hông? Thì, ừm, cái điều này đầu việc đầu tiên á, mình thấy là bạn cần phải thừa nhận cái cảm giác mà mình bị tổn thương với bố mẹ mỗi lần mà bạn nhận phải những cái lời góp ý như vậy. Có thể là ví dụ như mình có thể ví dụ như thế này, ví dụ như là, ừm, khi mà bạn đang xem TV, hay là bạn đang làm việc tại nhà và bố hay là mẹ đi ngang và, à, nhìn bạn sau đó là, à, đưa ra một cái lời bình luận là, à, "Cái, a, thân hình của con dạo này, ờ, hơi béo, đấy, tại sao là không, a, giảm cân, hay là làm việc nhiều hơn, hay là bớt ăn uống lại?" Thì bạn có thể phản hồi lại với ba mẹ theo một cái cách là, ờm, rõ ràng. Có nghĩa là, à, bạn có thể nói ngắn gọi với ba mẹ là, à, "Thật sự là con biết hiện tại là cái, a, cân nặng của con nó không có phù hợp và con cũng đang trong cái quá trình giảm cân, nhưng mà, ờ, có thể là do cái cơ địa cũng như là cái, a, à, mức độ mà trao đổi dinh dưỡng cơ thể con nó, ưm, nó nó vẫn còn trong giai đoạn khá là tốt. Nên là cái việc giảm cân của con nó chưa có đạt được cái mục tiêu nhất định, nhưng mà con vẫn mong muốn là giảm cân." Đó, thì chính cái việc là bạn thừa nhận trực tiếp với bố mẹ như vậy thì bố mẹ sẽ dần dần có nghĩa là dần dần bố mẹ sẽ tiếp nhận cái thông tin, có nghĩa là ở đây bạn vẫn đang cố gắng và duy trì cái việc để giản cân, có đúng hông nè? Đấy, chứ không phải là bạn không muốn giảm cân, nhưng mà do vì một vài cái lý do khách quan, nên là bạn chưa có thể giảm cân được. Đấy. Thì, ừm, chính những cái lần mà mình phản hồi trực tiếp như vậy thì cũng sẽ khiến cho bố mẹ hiểu hơn và hiểu được cái cảm giác của bạn thì dần dần á là những cái lời đánh giá mà nó khiến cho bạn buồn, nó sẽ, a, dần dần được giảm bớt. Mình tin là như vậy.
Ừm. Ồ, đúng rồi đó. Ồ! Ừm. Ồ. Ờ, mình hiểu. Ừm, ừm. Ờ. Ờ. Ừm, ừm. Ồ, ừ, đấy thì thật ra là sau khi mà bạn nói như vậy thì mình thấy là đúng là mình cũng nên ngồi lại và mình nên có một cái sự trao đổi thẳng thắn với cả bố mẹ mình. Đấy là mình cũng đang đang trong cái giai đoạn mà mình cố gắng rất là nhiều rồi, thì, ờ, bố mẹ cũng không cần phải nói hay là không cần phải, gọi là, có những cái lời mà thường xuyên nhận xét về cái ngoại hình của mình, rồi thường xuyên đưa ra những cái những cái lời mà nó gây cho mình cái sự tổn thương, bởi vì càng áp lực thì có khi là cái việc giảm cân của mình nó sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Ờ, đấy thì mình thấy là rất là rất là hay đấy, chắc là mình sẽ cố gắng để mình trao đổi với bố mẹ của mình nhiều hơn đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. À. Đấy. Tại vì một cái điều rõ ràng như thế này, có nghĩa là với những cái bạn mà, ờ, có cái thể trạng, cái cái thể hình mà nó hơi béo ấy, thì khi mà phải chịu đựng cả cái áp lực stress và cả cái áp lực mà phải giảm cân á, thì đôi khi nó sẽ khiến cho cái quá trình nó giảm cân nó bị phản tác dụng và đôi khi nếu mà stress quá nhiều lại dẫn cho đến cái việc tăng cân nữa. Nên là cái việc là, ừm, bạn cần phải nói chuyện rõ ràng với bố mẹ để cho bố mẹ có thể là hiểu cái vấn đề bạn đang đối mặt phải, có nghĩa là bạn vẫn đang trong cái quá trình, à, giảm cân, nhưng mà nó chưa có quá nhiều hiệu quả thôi. Nhưng mà trong tương lai thì nó sẽ có hiệu quả nếu như mà bố mẹ thay vì cái việc là đưa ra những cái lời bình luận như vậy, thì bố mẹ có thể là ủng hộ động viên bạn nhiều hơn. Thì đó sẽ là một cái phần nên là động lực, đúng hông nè? Đấy.
Ừm. Đúng rồi đó. Ờ, đúng rồi. Ừm, chính xác, chính xác. Ờ, thì mình thấy là, ừm, đúng như những cái gì mà bạn nói đấy thì, ờ, thật ra là không phải là chỉ dừng lại ở cái việc đấy là mình muốn là bố mẹ, kiểu, ừm, ngừng nói ra những cái lời mà làm mình tổn thương ấy, mà mình cũng muốn là bố mẹ giúp đỡ và đồng hành cùng với mình trong cái quá trình giảm cân, với cả thay đổi ngoại hình của mình nữa. Thì nếu mà trong trường hợp là có được cái sự, ờ, đồng hành từ gia đình, có được cái sự ủng hộ về mặt tinh thần, rồi những cái sự giúp đỡ từ gia đình thì mình nghĩ là cái quá trình đấy, cái hành trình đấy của mình nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đây. Thì, ừm, ngoài ra á thì vẫn còn một cái cách nó như thế này. Thì, ừm, hiện tại á thì nó, ừm, có rất là nhiều cái, gọi là, cái trang phục và những cái phong cách để dành cho những cái bạn mà có cái thể hình nó cũng tương đối là mũm mĩm, nó thì thực sự mà nói là rất là nhiều phong cách, cũng như là trang phục nó phù hợp với những cái tạng người như vậy. Đấy, thì bạn cũng có thể là trong cái quá trình mà mình đang cố gắng giảm cân thì mình có thể là lựa chọn những cái, à, lối trang phục, cũng như là những cái phong cách sao cho nó phù hợp để phần nào che bớt đi cái khuyết điểm hiện tại của mình là đang bị, à, tăng cân, đang bị béo đấy. Thì chính cái việc mà bạn che đi cái khuyết điểm như vậy, thì chỉ cần bố mẹ không thấy cái khuyết điểm của mình thì bố mẹ cũng sẽ hạn chế phần nào cái việc đó, đấy đúng hông? Thì đó cũng sẽ là một cái một trong những cái cách mình có thể nói là, à, tạm nói là tạm thời hoãn lại những cái, gọi là, những cái khó khăn từ cái việc không được nhận được ủng hộ từ bố mẹ. Và sau khi mà bạn có thể là tự tin với cái phong cách của mình, thì bạn co sẽ có thêm nhiều cái, gọi là, động lực để mà có thể là có thể tập luyện để giảm cân để có một cân hình thể hình cân đối hơn.
Ừm. Ờ. Ờ! Ừm, ừm. <chuckles> Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ờ, mình thấy rất là hay đấy. Chắc chắn là mình sẽ thử thực hiện những cái lời khuyên của bạn luôn, đặc biệt là về cái việc là tìm hiểu một cái phong cách mà nó hợp với cả cái thân hình hiện tại của mình nữa. Thì thực sự là cảm ơn bạn rất là nhiều, bởi vì là đã lắng nghe cái vấn đề của mình và cho mình rất là nhiều lời khuyên hay, lời khuyên hữu ích nha. Cảm ơn bạn.
Ừm. Ô kê bạn.